Oo. Et 'yong sa Das Marinas, 'yon at 'yon pa rin. So, na nalagyan lang siya ng extension. So, nostalgic pa rin siya sa'kin gawa ng maraming, ah, marami pa ring alala. Well, 'yong Mc mga McDo na napa napansin mo 'yong pagbabago ngayon simula nung dati, 'di ba? 'Yong McDo parang 'pag pumasok ka diyan ang saya-saya, ngayon parang kasabay natin nag matured, <laughs> pati yung design nila.
Oh. Oh. Kasi iba na. So, alam mo pagka ganyan hindi na ako pumapasok minsan sa mall 'pag ako lang mag-isa kasi parang, um, ang bigat, eh. Lalo na nag supervisor yung lola ko sa, um, Grand Central before. So, alam ko yung talagang mall before, hindi siya katulad ng SM na futuristic yung style. Para bang yung tiles, yung ilaw, yung hagdanan. May mga gano'n pa ring mall sa ibang panig ng Pinas na hindi ko pinapasok kasi nalulungkot ako for some reason. I don't know.
Oo. Hmm. Ah. Hmm. Oh, I think, I I I think sa lola mo 'to. Sa katulad nung sabi mo naging supervisor siya. Sa tingin ko yun yun yung nagpapaalala sa'yo kaya maga malaki din yung impact o marka nito sa puso mo kapag napupunta ka sa mga gano' ng klaseng
Siguro, pero buhay pa naman yung lola ko. <laughs> Um.
Hindi, I mean 'yong s scenario na yun nung bata ka pa, 'yong parang oo, 'dib Mm. So, kaya ka siguro madalas sa mall dati dahil supervisor m lola mo do'n.
Sabagay. Oo. Nakakalungkot lang.